โอ้ แล้ว แล้วคุณว่าไงคะ?
แล้วเราก็เลยแบบ สตัน เพราะว่าเราไม่ได้แหยบ เราไม่ได้มีโมเมนต์ว่าเราอยากแต่งงาน มันไม่เคยมีคำว่าแต่งงานอยู่ในหัวของเราเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ ซึ่งเขาอะอยากมีลูก ซึ่งมันเป็นวัยที่มันจะต้องแต่งงานแล้วมีลูกแล้วไง อะไรอย่างเงี้ย
อ้อ เหรอ อ๋อ อืม อ๋อ เพราะว่า แบบว่าก็คบกันมาตั้งแต่มหาชิ วิทยาลัยจนกระทั่งเรียนจบทำงานแล้ว แล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานมีลูกแล้ว แต่เราอะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย อา แล้วไงต่ออะคะ อืม
ใช่ ใช่ จนสุดท้ายพอเขาพูดประโยคนี้มา เราก็เลยบอกว่า เออ โอเค งั้นเดี๋ยวฉันไปเอง เธอก็ไปกับคนนู้นต่อ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าฉันยังไม่เคยนึกภาพแต่งงานในหัว อะไรอย่างงี้ อืม
อืม อ๋อ อืม คือยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน แล้วก็ไม่ ไม่ ไม่ได้ ยังไม่ได้วางแผนหรือว่าอยากจะแต่งงาน ณ ตอนนั้น ก็เลยเป็นเรื่องที่คุณอะสามารถที่จะตัดใจ แล้วก็เดินออกจากชีวิตของแฟนเก่าของคุณได้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือพอตัดสินใจแบบนั้นปุ๊บ เราก็จัดการบล็อก ลบ
อืม อือฮึ อา โอเค อืม อือฮึ
ทุกอย่าง คือเคลียร์ทุกอย่าง แล้วก็ Move on เลย อะไรอย่างเงี้ย คือแบบเสียใจ ๆ <chuckles>
แล้วตอนนั้นล่ะ เออ แล้วตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างอะคะ? หรือว่าคุณมีการ heal ใจยังไงอะคะ?
อุ๊ย ตอนนั้นเสียใจมากค่ะ แล้วก็ต้องบอกว่า โชคดีว่ามีหนุ่มน้อยคนหนึ่งเข้ามาพอดี
อา โอ้! เข้ามาดามใจเหรอคะ?
ไม่ ๆ คือเหมือน ป เข้ามาคุยแล้วกัน เหมือนเป็นช่วงที่เขาแบบเข้ามาคุยแล้วแบบมันตลก คือเขาเป็นคนตลก มันทำให้เราแบบหัวเราะได้ในวันที่เราเศร้าอะ คือยังขำมากเลยว่า แบบว่าขับรถอยู่อะน้ำตาไหล ฟังเพลงแล้วก็น้ำตาไหล แล้วพออีตาคนเนี้ยแบบโทรมาบอกว่า เออ เนี่ยเดี๋ยวแบบวันนี้จะซื้อ คือเราอะขาแพลง ใช่ไหม เขาบอกว่า เออ เนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวซื้อ ซื้อบะหมี่ไปให้ที่ออฟฟิศ อะไรอย่างเงี้ย เออ แค่เนี้ยเรายิ้มออกเลยอะ <laughs>
เออ อา ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อือฮึ อา เขาว่ายังไงคะ? อือ อืม อา อ้าวเหรอ ก็คือแบบว่าเราไม่ได้ทำอะไร heal ใจตัวเองเลย อยู่ ๆ ก็มีคนมา heal ใจให้เราอย่างงี้ ใช่ไหม เออ
ใช่ แล้วก็เหมือนแบบ คุย คุยกับคนเนี้ยทุกวันจนแบบ เออ มันก็แบบหายดีแล้วก็หัวเราะได้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ ไม่ได้คบกัน ไม่ได้แบบอะไร เออ เหมือนแบบ
เออ เออ อืม แต่เหมือนกับเขาอะเข้ามาในช่วงเวลาที่เราอะกำลังแบบว่ารู้สึกว่า เออ เจ็บปวดพอดีหรือผิดหวังพอดี แล้วเขาก็ได้มาช่วยให้เราอะ heal ใจเวลานั้น แต่ก็คุยกันไปก็เหมือนมิตรภาพไป อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่ได้คบกันต่อ แล้วอย่างงี้อะค่ะ เรื่องเนี้ยนะคะมันสอนอะไรคุณบ้างเหรอคะ? ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะค่ะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ?
ใช่ค่ะ